Mas nas gerações
Está tendo uma incidência incidência maior de crianças, por exemplo, com depressão, né?
É, sim. E aí, isso pode ser causado, né, pode ter um um estudo ali com que isso a-a influência, talvez, da da exposição elevada desde criança, eh, isso pode acarretar nesses nessas, eh, nessas consequências negativas aí, em que as pessoas têm déficit de atenção ou então estão mais ansiosas ou então, eh, eu acho que eh, por isso que é importante im impor esse limite, ter esse limite ali, do das restrições de quanto tempo você fica online, porque senão você acha que o lazer só está co só está funcionando ali só só é ok quando você está online.
Certo. Uhum. Só é divertido se estiver só é divertido se estiver no celular ou no computador, certo?
Isso, exatamente. E aí, às vezes as pessoas até tentam fazer o offline, até tentam ir ali na academia, mas estão mais preocupadas em tirar foto e postar do que realmente está presente ali na academia e está focando no exercício. Então, eu até prefiro, eh, quando eu estou na academia talvez, e não levar o celular, não não ficar muito focado nisso, porque senão você se compara com outras pessoas, enfim, mas
Então Uhum. Hã. Entendo. Mas uma música não faz falta, na academia? Um um podcast?
É, ou então, só uma música. E aí aí, bota no modo avião para não ter notificação, para não ter o risco de de ficar ali checando ou recebendo notificação. Mas, eh, eu vejo que isso, infelizmente, não é a maioria das pessoas que seguem esse hábito, as pessoas ainda estão muito tempo conectadas, né, e, eh, é um negócio m eh, pode-se dizer até cultural, mas, eh, eu tento, sim
Entendo. Sim. Aham. E você a achando que é cultural achando que é cultural. Você acha que que a exposição à redes sociais, levam as pessoas a cometer, assim, algo al t-tem um comportamento que pode ser prejudicial? Com relação à cultura, por exemplo, no seu país. Existe alguma coisa, culturalmente difundida no Brasil que é prejudicial às à saúde, ao comportamento, à educação?
Uhum. Uhum. Olha, eu acho que por exemplo, eh, tem países ali eu acre eu não eu não sei se no Brasil, mas, eh, eu acho que na Ásia você já limita ali que as crianças não podem levar o celular no na escola. Eh, eu não eu não sei se isto
Certo. Uhum. Mas eu estou falando de de cultura, assim. Por exemplo, você não acha que crianças expostas ao funk, hum, brasileiro funk brasileiro usa palavras e e ideias bastante audaciosas e de gosto duvidável
Uhum. Uhum. Uhum, sim.
que não deveria ser estar acessível para crianças e está. Você acha que esse movimento cultural, o funk brasileiro, é prejudicial, no caso de crianças, ouvir aquelas palavras e aquelas insinuações com conotação sexual, por exemplo?
Uhum.